يعني هو بُصّي، شعور آآ إنِّك حاسّة بيها أصلًا ده يعني شعور يُحسَب لِك جدًا وقد إيه أنتِ مقدّرة إن فعلًا الثقافة بتاعتها مختلفة أو طريقة تربيّتها آآ طريقة تربيّتها أ أهلها كده ب ربّوها بشكل مختلف أو حسّسوها إن الدنيا م أو شافت الدنيا من منظورهم هم ولسّه ما عندهاش الخبرة الكافية إنّها ت تحكُم على حا أو تقدر ت ت تتعامل بشكل عادي أو شايفة أمّا اللي أنتِ شايفاه إن هو بسيط جدًا والموضوع مش مستاهل. كل ده يُحسَب لِك وإنِّك قد إيه مقدّرة كمان. يعني أنتِ ممكن تكوني متضايقة أو م بتر بتبقي متوتّرة أو متعصّبة من ال من طريقتها، بس أنتِ برضه مقدّرة قد إيه هي كانت بتمُر بظروف معيّنة وإن اللي هي فيه ده يعني غصب عنها و وأنتِ بتحاولي كمان تساعديها، فده شعور يُحسَب لِك جدًا وقد إيه أنتِ حابّة إنِّك تساعديها، ف يعني حاجة جميلة جدًا إنِّك فاهمة كده.
جدًا والله. أنا عايزاها فعلًا تطلع من اللي هي فيه. يعني عايزة تجرّب عايزاها تجرّب تطلع ورا العباية اللي هي فيها دي، بس المشكلة إن أنا يعني
طَب أنتِ أنتِ جرّبتِ مثلًا فترة قُلتِ إنِّك جرّبتِ إنِّك ت تصاحبيها أو إنِّك تفهمي هي ليه بتب يعني تقرّبي منها بحيث تفهمي قد إيه هي ليه بتتعامل بالشكل ده؟ تكب هي رَد فعلها كان إيه يعني وقتها؟
إمم، إمم. آه. آآ بترُد على القَد وفي نفس الوقت أنا ب يعني مثلًا أنا في في مرّة مش هانسى كنت كُنّا أنا وهي قاعدين في نفس المكان مثلًا في الشُغل، آآ هي مش شايفة إن أنا شايفاها، فأنا مثلًا بعت لها حاجة على الواتساب بتضحّك، يعني آآ م م يعني ب حاجة بتضحّك عادي، يعني أنا حابّة أمهِّد جدًا، جدًا، جدًا، فبابعت لها حاجات. المهم يعني فهي إيه، ضحكت، أنا شايفاها إن هي بتضحك قُدّامي، فراحت باعته لي على الواتساب آآ ما فهمتش الهزار، ما أنتِ بتضحكي ليه يا مُهزّأة، طَب ما أنا شُفتِك وأنتِ بتضحكي، يعني ليه ال ليه ال ليه الحوارات؟ ف فهي بتنكِر آه. بتخبّي إن هي بتضحك، طَب م م م بالضبط. بالضبط. بالضبط. هي عيّانة بقى بجد، حي هي فعلًا عيّانة. هي مش هي محتاجة تقريبًا حُقنة هوا تِهدا شوية مش عارفة، بس هي عيّانة البنت.
إمم. إمم. <chuckles> أنتِ تقصدي إن هي بت بتبيّن عكس ال اللي ليها اللي هي جوّاها؟ آه، آه. طَب بُصّي ه هاقول لِك حاجة، لو هي فعلًا أنتِ اتأكّدتِ من إن هو ه هي بتبقى عايزة تعيش الحياة دي أو هي اللي عايزة ام أ أجبَرِت نفسها إنّها تعيشها فخلاص، أنتِ حاولتِ مرّة ومحاولتِك دي حسّيتِ حسّيتِ منها بالرفض، فبلاش، بلاش، يعني ما ت ما تح ما تدخُليش تاني في الصِدام ده، بس يعني من باب ال الذوق وال والأدب، اتعاملي معاها على قَد ما هي بتتعامل معاكِ وبس. أمّا لو هي آآ أنتِ بتقولي دلوقتي إن هي ضحكت وفهمِت، بس هي مش عايزة تبيّن ده، فمن الواضح إن هي اللي حابّة ده، هي حابّة الattitude اللي هو اللي هي عايشة فيه وحابّة آآ هي حا هي حاسّة إن كده إن هي مُميّزة، فخلاص يعني سيبيها ل ما تتعبيش نفسِك معاها. يعني